آه بصراحة، أنا شايفاه في ولادي. يعني أ أنا مثلًا ولادي داخلين على مرحلة سِن الشباب، آآ لمّا باجي آآ في البيت مثلًا أنا النهاردة هاعمل فراخ محشية رز، أكلة تقليدية عادية وملوخية. أ ممكن ابني يقوم يقول لي: "لأ أنا مش عاجبني الأكلة دي، أنا هاتصل أج أجيب أكل من McDonald's، من buffalo." آآ يا ابني هو حد يسيب أكل نضيف في البيت معمول، وده تعتبر يعني أكلة حلوة، أنا مش مثلًا باقول لك هأكّلك أي حاجة فيقول لي: "لأ." فهو رتم الحياة السريع مخلّي الولاد حابين السندوتشات، حابين الحاجات اللي بتتعمل برا، آمم آآ وصفات البيت القديمة اللي هي، أنا زي ما قُلت لك كده، أما آجي أقول لهم محشي مثلًا، محشي ب بالمكسرات، يتريقوا عليَّا، أجي أقول: "هاعمل رز مَعمّر." فيقولوا لي: "لأ، ما بناكلوش." آآ مثلًا فيه أكلة، آآ طاجن بامية بال باللحمة الضاني، آآ يا أتبهدل لو عملَت حاجة زي كده في البيت.
عاد عادية. آه. <giggles> ما بيقدّروش هم الحاجات العظيمة دي والله الرز المَعمّر وال لأ ده رز المَعمّر، الرز المَعمّر أصلًا بيتاكل حاف كده، من غير حاجة لوحده، م من حلاوته. آه يعني <giggles>
<laughs> ما ينفعش. لا لا لأ، وإيه الريحة دي وإيه الأكل ده؟ لأ، ما لهومش. باقول والله <laughs> باقول، بس ما بيسمعونيش يعني باقعد أقول. وعلى فكرة وصفة برضه الرز المعمّر دي، أنا واخداها وصفة من جدتي ومن مامتي، وبانقَع الرز في اللبن. آه، بانقَع الرز في اللبن قبل ما أعمله وبيطلَع، يعني عايزة أقول لك، سواء حادق أو حلو؛ يتّاكل أكل. حاف، فعلًا. و ولادي ما بياكلوهوش.
آه، تركيا برضه. أوكي طبعًا. طبعًا. آه. م مع إن مع إن عارفة، عارفة؟ ممكن أصلًا أي مطعم عامل برا مثلًا و عرض وصواني مش عارف إيه والرز والحاجات وحطيت لِك عليه حتة قشطة من فوق، قال يعني كده خلاص بقى رز مَعمّر بريمو، ويرُوح ياكلوه عادي والّا اضّحك عليهم. يعني <laughs>
يعني ولادي آه. ما هم بُص، أكلات برا آآ بالنسبة لهم حاجة يعني فوق الخيال. أنا باستغرب، وساعات كتير على فكرة أنا باقلب عليهم، وأقول: "لأ هتاكلوا من أكل البيت، ومافيش أكل من برا، عشان حتى صحتكم." أنا ما اعرفش الأكل ده بيتعمل إزاي. ف فهو فعلًا، آآ الحياة والرتم السريع والتكنولوجيا والإنفتاح اللي إحنا منفتحين عليه، وإن عيِل فيهم مثلًا يمسِك موبايل ويقلّب، فيلاقي بقى شكْل مطعم حلو زي ما أنت بتقول كده أو يلاقي أكلة شكْلها جميل، فيجيبها من مجرد النظر. هو ما داقهاش، بس بيجري عليها عشان شاف منظرها حلو. فكده، بيساعد إن الوصفات بتاعة آآ جداتنا ووصفاتنا، بتتلغي على فكرة وبتتلاشى.